Betul sih, Mas. Betul sih. Nah, kalau Masnya sendiri gimana nih, Mas?
Mmm, ya ya. Wah, jadinya heeh, jadinya pengalaman Mas itu kayak terkesan lucu jadinya ya, Mas, ya, <chuckles> lucu dan sedikit menjengkelkan, ya, heeh. Kalau aku mungkin kalau boleh cerita ya pengalaman tadi tuh, Mas. <chuckles> Yang itu, yang mesen makanan tadi tuh, Mas, wah, itu sampai sekarang ya, selalu, eee, terbayang-bayang gitu, dan jadi momen yang sangat lucu, gitu loh, Mas. <chuckles> Sampai pelayannya sampai ketawa, gitu, Mas, sama aku, gitu. Wah, aku ternyata seudik ini, gitu loh, Mas, <chuckles> aku ada ya aku selalu berpikiran seperti itu, kayak, "Wah kok aku seudik ini," gitu, hal-hal itu aja gak tau gitu dan ya hal itu jadi pelajaran yang besar lah, Mas, untuk aku kedepannya gitu, jangan asal kemana aja, gitu loh, sebelum belajar budayanya, gitu, heeh.
<chuckles> Bisa sih. Iya. <chuckles> Iya. Mmm. Iya iya. Mmm, iya iya. Mhm mhm. Betul betul. Hmm, iya iya. Mhm mhm. Mhm mhm. Mmm. Iya iya. Betul sih, Mas. Eee, padahal, eee, Mas sendiri sudah bisa berangkat ke luar negeri k e ke luar negeri kali ya, dan dan itu masih dibilang m merasa udik, <chuckles> walaupun udah berangkat ke luar negeri. Apalagi saya yang belum pernah gitu, Mas, <chuckles> gitu sih, iya.
Mhm. Mhm, betul. Betul. <chuckles> Betul. Mhm, oh, iya iya, heeh, sebenarnya m ya, Mas, ya, gak hanya, eee, jauh-jauh ya ke luar negara, di daerah juga sangat berbeda kan ya, Mas, ya, budaya kita kan satu sama lain. Iya, kayak katanya kalau di e Jawa itu nunjuk orang gak sopan gitu, ya, Mas, ya.
Mhm? Iya. Iya, betul. Eee, i betul sih, Mas, itu saya pernah denger, iy
Nah, kalau di tempat aku malah nunjuk-nunjuk aja nggak papa gitu, Mas. <chuckles>
Mmm.